А возможно. Но вот меня бы это тревожило, э. Я з вот совершенно так не хочу. Меня не не совершенно не тревожит, э, когда я с кредитки трачу п ну потому что я знаю, да, что я верну это.
М-да, это вы уже привыкли взад-вперёд. Ф по попользовались. Удобно, что
Да, да, то есть это просто такие вот передвижения, трансфер денег, да, получается, да? <chuckles>
Конечно, вам не нужно в кармане иметь наличные, а вы, э, ходите с пластмассовыми этими деньгами, а потом, в конце месяца, вы знаете, сколько задолжали, вернули. На самом деле я то же самое делаю, абсолютно то же самое, и причем уже много-много лет. И редко были случаи в моей жизни, когда я, скажем, этот месяц переступал и, соответственно, какое-то время, может быть, там 2 недели
Мгм. Да. Мгм. Ага. Чуть-чуть задерживали, да? Ага.
И тогда я, получается, уже проценты выплачивал. Но именно так же я и поступаю, потому что удобно, что в кармане не нужно тебе носить наличку никакую, везде карточки принимаются.
Мгм. Да, да. И з Мгм, мгм. И если вдруг что-то надо купить внезапно, да, вот, э, а сразу нет этих денег на счету вот таком обычном, то платишь с кредитки, зная, что те придут просто, да, там зарплата, доход, да.
М. Чувствуешь себя Да. Да, да. Ну вот мне нравится, вы очень правильно сказали, что в школе нужно преподавать. Я абсолютно согласен с этим. Хорошая мысль. Человек должен чувствовать эту ответственность за каждый, скажем там, э, э, за каждый доллар или или цент, который ты тратишь, человек должен понимать эту стоимость. Вот, кстати, по этой причине я, например, э, своих детей, ну, которые там в возрасте 13-16 лет, а, отправляю специально на работу, чтобы они понимали, сколько стоит доллар.
Ага. Да, ага. Да, да, согласна. Мгм. Мгм, мгм. Ага. А. Ага. То есть, это в какие-то ка там в каникулы, да там?
То есть перед взрослой жизнью. В каникулы, где-то что-то там, я не знаю, соседям помыть окна, образно говоря. Вот окно стоит помыть окно там 5 долларов. Но они понимают в этом случае, как тяжёл Да, ценность денег. Вот я стараюсь это делать вот таки через через такой как бы путь.
Мгм. А! Ага. Ага, ага. Ценность денег, да, получается? Да, это классно, да, очень хорошо. Мгм.
Вот.
Нет, это очень правильно, я согласна полностью, а то если просто давать им деньги, то в итоге вырастают. Вот, э, им 18 лет, а он ничего не понимает, да? А тут, э, да, спасибо вам тоже. Очень полезно, да. Спасибо!
М, да, да. Спасибо вам за этот разговор. Очень интересный. Точно.

Конечно. Ещё вот по поводу совета, п что пришло в голову, да, какой важный совет, ам, по э, там распределению денег. Вот, наверное, да, по распределению. Это, вот как говорят, м, ф ф чтобы все деньги не были в 1 месте, потому что не знаешь, что может случиться, распределять, распределять свои средства, например, если у тебя хоть какие-то деньги отложены, не держать их на 1 банковском счёте, а положить на
М. Мгм. Ага. М-да, да, в 1 корзине, да? <chuckles> Мгм. Не, конечно.
что-то на сберегательный счёт, если хоть немножко, э, не знаю, человек способный в этом направлении, то можно даже и какую-то криптовалюту купить, потому что это рисковый актив.
Мгм. Ну да, или вообще инвестировать хоть ч хоть куда-то, да. Вот, если, например, в Америке, ну, в принципе, и из других стран можно американский брокерский счет открыть, но особенно, кто в Америке. Ну, там же прекрасные условия для инвестиций и мн многолетние истории, да, в отличии от России, которой крах за крахом, м, идет, инвестиций, да, м. Мгм.
Инвестировать. Да. Да, вы правы. Ну, я имею в виду, что можно и в рисковых активах тоже. Но не не 30 или 50 % денег, а 10-15 и играй в это на 10-15.
А, ну это да. Да, да, та а так и советуют 5-10, 5-10 % иметь вот, э, в рискованных. Ага. Мгм.
5-10 в очень рисковый. То есть раскладывать, если какие-то деньги есть, раскладывать их в абсолютно разные активы. Вот.
Ой, да, вот тут я согласна полностью. Да. Я всегда так стараюсь делать. Вот, э.
И тогда где-то даже если потеряешь, то оно выровняется или, может быть, увеличится твои деньги на других каких-то активах, поэтому мне кажется вот это важно.
Мгм. Конечно, э э э э это действительно так. М, кстати, в плане, э, криптовалюты биткоин он уже считается не очень рискованным, ну да, типа, уже такой. Ну, по сравнению с классическими инвестициями, конечно, он рискованный, да. У него там такие <chuckles> колебания, да, <chuckles> нехилые, да.
Э, да, да. Мгм.
Вот. Но тем не менее, да, я тоже согласна, что вот из того вот, э, что согласен откладывать 5-10 % можно выделить, потому что это может очень сильно увеличить, э, ну там портфель, да, какие-то, э, м, сбережения.
Конечно, может выстрелить, может по-настоящему вдруг в несколько раз эта сумма увеличится. Это как раз так криптовалюты и дают.
Да. Мгм. Да, а если потеряется, то это не так много, да. Мгм.
Да, а более стабильные акции, облигации, м, тоже иметь в портфеле, то есть, э, делать, э, раскладывать раскладывать свои деньги в разные активы. Эта идея, я считаю, очень хорошая и правильная. Вообще, как как вы считаете, вообще, э, финансовая грамотность для человека важна, или как бы ты можешь жить и без этого?
Мгм. Мгм. Да, да, диверсификация вот, я вспомнила, очень важно, м, м, мгм.